Oo. Ah, sa'kin naman, 'yong una kong naramdaman kasi ito nga 'yong parang, ah, mali 'yong kinukwento ng ibang tao. Siyempre, na ano din, parang nainis ako at the same time parang nalungkot ako do'n sa taong 'yon. Kasi, ah, parang iniisip ko sa kanya na, "Naiinggit ka ba sa'kin?" Parang gano'n. Kasi mali-mali 'yong kinukwento mo, eh. Alam mo 'yon, puwede niyo naman akong pag-usapan pero 'yong ano naman, 'yong sa tamang rason naman. Kasi, alam mo 'yong parang, ah ano 'to? Ikukuwento ka na lang, mali pa. Oo. Kasi 'di ba pa
<clicks tongue> Ay, oo nga ne. Mm. Totoo. 'Yong parang purihin ka, 'no? Um, puwede ka naman purihin eh huwag naman 'yong mali. <laughs>
Tama. <laughs> Kasi 'di ba? Ah, ang kuwento naman sa'kin no'n, ano daw, pinagkakalat na buntis daw ako. Eh, ano kasi laging oo, lagi kasi hindi naman siya lagi parang, ah, sa'min kasing magkakaibigan, ako 'yong nauna na nagkaroon ng boyfriend. Tapos, parang ano, ah, di ko alam kung naiinggit ba siya sa'kin or wala bang nanliligaw sa kanya. Kasi ano, wala siyang maging jowa, gano'n. Kasi 'yon 'yong pinagkakalat niya na porket, ah, may time lang kami ng jowa ko na magkasama or kaya alam mo 'yon, parang nabibilhan niya ako ng ano, ng mga bagay na oo.
Ay, naku! Ba't naman gano'n? <sniffs> Hmm. Oo na. Oo, nga, eh. Mm, 'no? Mga gamit, mga pagkain, gano'n. Ay, oo.
Oo. 'Yon parang pinagkakalat niya na sa iba pa naming kaibigan na ano, na 'yon nga daw buntis daw ako, ganyan. Kaya daw lagi kami magkasama. Kaya daw wala na akong oras sa kanila ng mga kaibigan ko. Parang nainggit siya. Tsaka nagselos kasi 'yong oras ko na ano lang do'n sa natuon lang do'n sa ano ko, sa boyfriend ko. Tapos parang ayun, tsinismis na ako. Tapos, ang nakakatawa lang din kasi 'yong totoo. Kasi 'yong ano 'yong nangyari, parang nabaliktad. Tapos, ano 'yon, eh, bale oo, bale 'yon 'yong ano, ah, 'yong ang nangyari no'n, 'yong, ah, pinsan niya 'yong ano 'yong nabuntis nang ano alam mo 'yon, parang nag-bounce sa kanila 'yong gin ano 'yong tsinismis nila sa mga kamag-anak niya. <laughs> Nag-bounce kasi, sila 'yong ano, eh, na unang nag
Ha? Mm. Oo nga, eh. Nakakaloka naman 'yan. Mm. <sniffs> Oo. Okey 'yan, eh. Ay, hala. Eh, talagang ano naka parang nakarma tuloy. <sniffs>
Oo. Totoo. Sila 'yong nauna 'no, nabuntis 'yong ano 'yong, ah, pinsan niya. So, 'yong nagpapakalat na ano parang, na-back to you sa kanya 'yong mga ginagawa niya sa'kin. Kaya ayun, parang nakakaano lang. Pero ano ba sa tingin mo, mas mainam bang harapin nang diretso ang taong nagkakalat o mas mabuting iwasan muna?
Mm. Kaya nga, eh.